Como você decidiu adiar sonhos por responsabilidade financeira?
Ai olha, tópicos sensíveis, <chuckles> tópicos sensíveis, mas eu comecei a fazer uma faculdade dos sonhos que era para os meus sonhos, assim, em 2019 mais ou menos, eu fiz medicina. Mas aí eu literalmente mudei de país, fui pra Argentina na época, porque lá medicina é gratuita, né, e sem vestibular.
Hã, por quê? Certo. Aham. Hum, sim. Entendi. Sim. E mais fácil de entrar também, né, tem muitos brasileiros que vão, né, pra Argentina pra estudar medicina.
É, você só precisa Muitos, muitos. E aí só precisa comprovar o nível avançado, né, de Espanhol e tal
Uhum.
e aí eu fui e morei lá por alguns anos, mas a realidade financeira foi bem, assim, baixo astral, <chuckles> não foi legal não. <chuckles> Sup
Certo, mas por quê você não conseguia se sustentar lá, o custo de vida era muito alto, por quê?
Uhum. É, era. O custo de vida está muito alto atualmente na Argentina. Eu fui em 2018 e levei, né, empurrei com a barriga, mas quando deu ali 2023 já não dava, não dava, não dava, eh, pra você ter noção o eu não conseguia trabalhar e estudar, porque medicina exige muito de você. Só que eu nã
Uhum. Sim. Sim, muito tempo né, era quase integral provavelmente o seu curso.
Era, assim sim. E as que não era integral a gente tinha 1 ano a mais de faculdade, então, por exemplo, se a universidade de medicina era de 6 anos, eu não fazendo aula todos os dias ou não o curso integralmente, eu fazia ela em 7 anos, só pra você ter noção. E a
Uhum. Sim. Sim. Isso aí só para virar u uma clínica geral, né, você não ia ter especialização.
Não, ma é, não, mas de qualquer forma todo médico vira clínico ger clínico geral não, né, médico habilitado generalista só com a o ano de faculdade. E depois eu teria que fazer qualquer especialidade sim ou sim. Mas o ponto é que eu não conseguia manter, sabe, eh, os horários das aulas e tudo porque eu precisava trabalhar e num trabalho formal a gente fica o dia todo, né. E aí quando pensa que não, eu me vi muito exausta mentalmente, sabe, saúde mental
Sim. Aham. Sim, sim. Uhum. Sim. É, devia ser uma carga muito puxada, né, tipo, tenta consolidar tudo, você não devia ter uma folga provavelmente.
Era. Uhum.

Então, na verdade, o que acontece é é a valorização, né, todo mundo quer que seja uma pessoa bem paga cuidando do seu bebê. Por exemplo: eu trabalho muito com recém-nascidos e bebês, então a responsabilidade financeira tem que acompanhar a responsabilidade que eles me dão, que é cuidar do filho deles, que é fazer introdução alimentar do filho deles, que é que é certificar que o filho deles não engasgue ou não aconteça nada comigo. Então, eles pagam bem a hora, e principalmente americanos, que têm muito americanos, muito ingleses aqui em Madrid, enta Na Espanha, é demais, demais, muito. Todos os meus chefes são americanos, cuido de filho de americano provavel eh, praticamente, sabe. Eu tenho uma espanhola, final de semana, assim, de vez em quando.
Uhum. Sim, sim. Sim. Na Espanha? Nossa! Uhum. Sim. Sim. Aham. E agora, uma curiosidade, assim: você tinha comentado essa questão das mudanças políticas que estavam acontecendo na Argentina, né. Mas você ainda acha que valeria a pena ir pra Argentina estudar medicina ou que realmente, assim, pelas coisas que estão acontecendo lá, eh, deixou de valer a pena?
Aham. Uhum. Então sim. Não deixou, porque a cid a facu todas as faculdades são de muito prestígios. A educação é boa, eu amo aquele país, eu tenho um carinho muito enorme, sabe, eh, mas vale a pena se você tem, no mínimo R$5.000 fixos todos os meses. Eu te falo porque você não encontra um aluguel de R$3.000, por exemplo. Então, aí você, se é uma pessoa que gasta muito, já aumenta pra ter, pelo menos, uns R$8.000. Eu não tô brincando, essa é real a realidade. Eh, ontem o meu único amigo que que a mãe dele mandava dinheiro dos Estados Unidos pra ele me mandou mensagem perguntando como é que eram as coisas pra ele vir pra Espanha. Porque é 5 anos de faculdade já, ele não tá conseguindo manter, o aluguel é muito pesado. Então, assim, vale a pena, mas com essa responsabilidade financeira, sabe, pra não adiar o seu sonho, ter, no mínimo, R$6.000 ali, recebendo todos os meses direitinho.
Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim. Entendi. Sim. Ah, porque estava difícil lá. Uhum. Sim. Sim. É, no final, sempre que você tem dinheiro, sempre você consegue fazer tudo, né. Tendo dinheiro, você faz tudo. É. Tendo dinheiro não tem crise imobiliária, não tem crise em educação, não tem nada, você consegue fazer tudo.
O privilégio do money. É, não tem como. Não, não tem, não tem, não tem. Exatamente, é isso. E meio que é realidade, sabia. De todos os os estudantes lá, não tem nenhum diferente. Até os que pagam uma escola, eh, particular, eles, mesmo recebendo, né, R$6.000 por mês, eles dividem apartamento. Então, eles passam por situações que cobram um preço alto mentalmente, sabe. Então, vale a pena, só que tem que levar em consideração, sabe.
Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim. Sim, sim.

Eu pergunto, porque para saber como era também a sua experiência, assim, no Brasil, porque tem lugares que são muito caros, né, então se fosse de São Paulo seria muito mais caro, né, o seu custo de vida se fosse com a pessoa do norte.
Aham. Sim não. Nos Uhum. Não, não. O Espírito Santo, ele é barato. Ele é barato, compensando em moradia. A qualidade de vida é muito grande, tem montanha, e a gente é tropical, né, então o litoral tem muita praia, muita, muita praia mesmo. Vitória, que é a capital do é uma ilha, né, a gente vai de barco, a gente atravessa uma ponte. Então eu não tinha essa esse esse custo tão elevado, sabe. Para você ter noção, lembro que quando eu fui pela primeira vez, o meu aluguel lá era R$450,00. Eu saí 2 anos e meio depois, assim, dessa casa, e meu aluguel estava R$1.450,00.
Uhum. Sim. Sim. Sim. Sim. Uhum. Nossa, mas, tipo, na mesma casa você morou por 3 anos.
Na mesma casa. E quando aumenta o aluguel, não aumenta só aluguel, aumenta também o custo de energia, entendeu, comida. Eu fiquei assim, na corda bamba, sabe, e aí eu sempre ficava adiando o sonho de fazer aquela prova, adiando de fazer aquela prática, então me pesava muito, sabe. Doloroso.
Tudo flui. Uhum. Sim. Uhum. Mas vocês sabiam como era meio que a realidade antes de ir de ir para Argentina, ou foi uma coisa que você foi meio que descobrindo, assim, quando você chegou lá?
Não, não, não. A gente, eh, foi ainda não estava tão como tá ficou. Para vocês terem noção, quando eu fui em 2018, R$1,00 estava 34,00 ARS. Então assim, dava aquela equilibradinha, sabe. Só que também eu trabalhava em reais. Eu trabalhava de home office, então recebia em reais, então eu tinha uma qualidade de vida, tanto é que o meu aluguel era R$450,00, eu recebia R$2.000,00 na época, meu marido também, então era equilibrado. Ficou ele foi comigo ele foi comigo. E aí ele não foi para estudar, porque já é formado no Brasil, ele só foi mesmo para me acompanhar, e chegar lá e fazer algum de aprimoramento, né. Só que quando a gente chegou lá, a questão política ficou muito fermentada, né. Foi a entrada s de 2 eleições, praticamente, um impeachment. E aí a inflação deles caiu demais, porque eles têm uma dívida muito alta, né, internamente. E e, bom, eles fazem protestos sempre, uma coisa que eu gosto muito da Argentina é que eles botam a boca no trombone mesmo, sabe. E aí
Sim. Uhum. Sim. Sim. Hum. Sim. E ele foi com você para a Argentina. Certo. Uhum. Sim. Sim. Uhum. E tem até v tem até essa questão de que a moeda é tão desvalorizada que as pessoas ficam trocando por dólar, né, porque tem esse problema, né, que a moeda vai se desvalorizando cada vez mais.
Sim, sim. Em tudo. Exatamente. Tudo lá era por pelo valor do câmbio blue, que eles chamam, né. E aí, eh, os meus trabalhos, né, depois que eu saí desse meu trabalho home office, do Brasil, eu só tive trabalho argentino, e eles só me pagavam em dólar, porque sabiam, né, que trocando de dólar para peso valorizava, mas ao contrário <chuckles> eu não ganharia nada.
Uhum. Sim. Sim. Sim, sim. E em média quanto era, assim, o salário mínimo argentino em real? Você saberia dizer?
Mas não foi surpresa, sabe.